Bisa, de memang kalau dari kecil, itu, <laughs> eee, masih bisalah ya, heeh, gitu, jadi kita belajar dari itu. Nah, karena kita udah ngelihat, "E ini mulai kecanduan nih," gitu, yang kecil. Awal-awal sih, "Lo, kenapa kok yang lainnya boleh main hape? Aku enggak?" Gitu, sudah mulai ada protes-protes gitu. Tapi, ya sekarang dia bisa nerima dan itu sudah otomatis, gitu. Sekalipun ada handphone, ada tablet di depan dia, kalau itu bukan harinya dia main hape, dia nggak akan pegang, gitu.
Lebih gampang. <chuckles> Heeh. Oke, heeh. Iya iya iya. <chuckles> Oke. Mhm. Oh, gitu. Kok bisa, sih? Mungkin dia udah terbiasa nggak tertarik ya, sama hape.
Heeh. <laughs> Eee, jadi dia sudah sudah hafal. "Ini hari apa?" Gitu. Jadi disiplin, gitu. <laughs>
Oh. Iya iya iya iya. Tapi, ternyata dia, eee nggak tergoda, gitu kan, sama kakak-kakaknya? Di mana kakaknya tuh, kayaknya nempel terus, kan, sama yang namanya teknologi. Tapi ternyata mhm.
Enggak. Enggak. Mhm. Jadi kita iya, coba alihkan yang lainnya. Jadi misalnya nih, setelah makan malam, g gitu ya, habis diberesin makan malam, "Yuk, kita mainan," apa, board games gitu. Jadi, entah itu kayak monopoli, ular tangga, atau halma, macam-macam begitulah, kayak gitu. Jadi kita main bareng-bareng.
Iya. Iya iya iya. Jadi, kayak Mhm, biar kembali ke jaman dulu, mungkin ya. Kayak, jaman dulu kan, mainannya lebih ke offline semua, yang tanpa teknologi, nar sinar blue gitu ya, dari teknologi. Jadi lebih aman tuh, kayaknya. Tapi ternyata, eee, pandangan anak itu nganggap, kalau main teknologi nggak ada yang salah. Tapi ternyata Kakak sebagai orang tua mikir, itu harus dikurangin gitu ya, tetep ada perbedaannya. Oke, oke, seru banget nih Kak, terima kasih ya untuk sharing-sharing-nya.
<laughs> Iya, heeh. Betul sekali, mhm. Iya. <laughs> Betul, begitu. <laughs> Sama-sama, sampai ketemu lagi, dah!

Iya ya. Karena dibilangin mungkin, bisa dibilang anak-anak tuh, agak sulit, ya dibilangin. Jadi kayak, karena nggak mau dengerin, langsung aja dimatiin, gitu.
Nah. Betul. Sepertinya pengaruh gadget sekarang. Teknologi sekarang itu, jauh lebih berkuasa, gitu kan, dibanding, eee, s s sabda orang tua. <laughs>
Bener. <laughs> Iya iya iya. Karena kan produksinya luar biasa masif, ya, maksudnya, di dalam 1 gadget aja, ada segalanya. Ada gim. Gimnya aja kayak ada ratusan tuh, ya.
Mhm. Iya. Betul. Mhm. Nah, kalau dulu kan orang tua kalau sudah bilang, "Tidur", ya kita tidur. Nggak nggak bisa ngomong nggak, gitu kan. Nah, kalau sekarang kan, eee, karena pernah terjadi juga, gitu, dengan anakku yang cowok, gitu ya, gitu. Dia, me kita udah tutup pintu kamarnya, lampunya udah mati, gitu kan, ya, nah, cuman waktu aku ke kamar mandi, kok aku liat jadi ak kamarnya itu atasnya itu, ada kayak kaca kan, gitu. Nah, kalau lampu kamar udah mati, kan gelap. Tapi kalau ada lampu kelap-kelip, kan, kita kelihatan, "Apa itu?", gitu kan. Nah, ternyata, dia itu ambil handphone-nya, dia main handphone. Jadi kan kelihatan cahayanya, kan, dari luar, gitu. Nah, masuklah kita ke kamarnya, ketahuan kan, gitu, kalau, eee, apa namanya, nyolong-nyolong ya, nyuri-nyuri main HP, kayak gitu. Dan kita ambil, kita sita handphone-nya, gitu. Awalnya kita tuh, kasih kepercayaan buat mereka, "Oke, aku tidak ambil handphone, kamu sekarang waktunya tidur, handphone boleh ditaruh di kamar," gitu kan, awalnya, gitu kan. Tapi setelah kita menemukan, ternyata itu adalah salah satu, eee, kesempatan buat mereka untuk, apa namanya, main HP, gitu kan, ya. Ya, saya akhirnya ambil.
Takut banget, udah. Heeh. <laughs> Iya, ya. Oke. Mhm. Mmm. <laughs> Heeh heeh. Benar. Lagi main HP. Heeh. Heeh heeh. Oke. Heeh. Iya. Iya, sih. Karena, eee, dia ngerasa itu heeh heeh. Karena ngerasa dia mungkin, itu miliknya dan kayaknya dia, eee, punya udah kayak punya adiktif, ya, sama HP itu sendiri. Kayak susah lepas, gitu. Iya, bener bener. Jadi heeh. Jadi kayak, eee, apakah, eee, menurut Kakak nih, itu tuh lebih efektif kalau misalnya dengan sistem yang strict, gitu, atau kayak dibilangin secara perlahan-lahan?
Nah, Itu. Betul. Sudah kecanduan, kan, gitu. Kecanduan. Nah, itu dia.